โอ้ ตอนนั้น ก็กลัวเยอะเลยครับ อย่างเช่น ที่บอกว่าเป็นคนแบบว่าเหมือนพอไม่รู้จักอะเนาะ ก็ไม่ค่อยเริ่มกล้าทักก่อนน่ะครับ เป็นคนขี้อาย ก็เหมือนเดิมครับ เป็นฟีลวันแรก ก็ต้องแบบว่ามือสั่น ๆ อะไรแบบเนี้ยเนาะ แล้วก็ขี้อาย อา แต่ว่า จริง ๆ อะเรา เราก็มองว่า มันเป็นความกลัวของเรามากจนเกินไปอะเนาะ เพราะว่าพอเข้าไปเนี่ย เราก็จำได้เลยว่า รุ่นพี่เขาก็ใจดีอะเนาะ เออ ชวนกินขนมชวนแบบว่า จะไปกินข้าว ก็ชวนไปกินข้าวด้วย แล้วก็ อา มีการอธิบายงาน ก็แบบเป็นขั้น เป็นตอน แล้วก็บอกเขาว่า เอ่อ เขาก็จะมีการบอกเราเลยนะครับว่า "เนี่ยอธิบายไปแล้ว ถ้าไปทำงานจริง ๆ เกิดไม่เข้าใจปัญหาอะไรตรงไหน ก็เรียกได้นะ" แล้วก็มีการพาเราเนี่ยนะครับ เอ่อ ไปแนะนำ เอ่อ ตัวกับพี่ ๆ คนอื่นด้วยไง ก็คือแบบเหมือนเขาก็พยายาม สร้างความเป็นกันเอง ให้มัน เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดแบบเนี้ยครับ ซึ่งก็ช่วยเราได้มาก ๆ เลยครับ อืม
อืม อือฮึ อืม อืม อือฮึ ค่ะ เป็นยังไงคะ? เออ เฮ้ย ดีจัง พาไปกินข้าว อืม อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อือ อืม ค่ะ แล้วตอนนั้นน่ะที่ไปเริ่มใหม่ ๆ อะค่ะ เรามีความกังวลไหมคะว่า เอ๊ะ เราจะมีเพื่อนสนิทไหม หรือว่าหาเพื่อนสนิทได้ไหม อะไรเงี้ย ตอนนั้นน่ะ คุณคิดอะไรแบบนี้บ้างไหมคะ ตอนนั้นน่ะค่ะ?
โอ้ โอ้ ที่สุด ที่สุดเลยนะครับอันเนี้ย เพราะว่า ด้วยความที่เข้าหาคนไม่เก่งเนาะ แล้วก็ เอ๊ แบบเรา คือการเป็นเพื่อนกันเนี่ย มันก็ต้องรู้จักกันประมาณหนึ่ง ใช่ไหมครับ แล้วเราเป็นคนไม่กล้าเริ่มต้นเนาะ เราจะไปหาเพื่อนยังไงดี อย่างเงี้ย ก็ เอ่อ ก็ต้องบอกว่าช่วงแรก ยากเหมือนกันครับ เรียกได้ว่าช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยเป็น เอ่อ อาจจะยังไม่ค่อยสนิทกับใครมากอะเนาะ ก็คือจะเข้าหาใคร คุยกับใครก็คือเหมือนจะเป็นเรื่องงานแบบแทบ 100% เลย แต่ทีเนี้ยครับ ด้วยการทำงานของเราเนี่ยแหละ เพื่อน ๆ ก็เห็นว่า อ๋อ เออ ก็ตั้งใจทำงานดีนะ แล้วก็ เออ ก็เหมือนทำงานก็
อืม อือฮึ ค่ะ อืม อืม แล้วคุณทำไงคะ? อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม
เรียนรู้ได้โอเค ทำงานเรียบร้อยดี อะไรอย่างเงี้ยครับ จากเรื่องการทำงาน เพื่อนก็ เอ่อ อาจจะเริ่มมีการเข้ามาคุยกับเรา ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากขึ้น มีการคุยเล่นคุยหยอกล้อ อะไรมากขึ้น อย่างเงี้ยครับ มันก็ค่อย ๆ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า ใช้เวลานาน ใช่ แต่ต้องใช้เวลา
อืม อืม สนิทสนมกัน ก็คือมันเหมือนกับว่า คุณน่ะเหมือนกับฟังที่ เท่าที่ฟังแล้ว คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนเข้าหาเขาก่อน แต่คุณเหมือนกับว่า เออ พอเหมือนกับว่า ตั้งใจทำงาน อาศัยว่าตั้งใจทำงาน แล้วก็เห็นผลงานของเรา แล้วก็เขา ให้เขาอะเข้าหาเราก่อน แล้วหลังจากนั้นก็ค่อย ๆ ใช้เวลา ในการสนิทสนมกันมากขึ้น เออ แล้วอย่างเงี้ย ตอนนั้นน่ะ มันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ ตอนที่คุณทำงานออฟฟิศอะค่ะ?
อืม อา ใช่ ๆ อืม